Also, mich stört es halt, äh, total, wenn man mal auf Social Media ist, ich habe es für mich persönlich schon extrem runtergeschraubt. Äh, früher war ich noch viel, viel mehr da, ähm, drauf. Gute 8 Stunden am Tag. 10 Stunden war auch tatsächlich üblich bei mir, vor allem auf Instagram. Man ja. <chuckles> Man man hat all diese perfekten Menschen gesehen oder diese ganzen
Ja. Oh.
wie nennt man es jetzt: Styles und immer dieses perfekte Leben gesehen. Und man dachte sich dann auch immer so: „Wieso bin ich nicht da?“ Oder „Wie komme ich dahin? Es sieht alles so schön aus. Es sieht so lebenswert aus.“ Viel lebenswerter, als man selber dann im im Leben steht. Und keine Ahnung, ich bin zu dem Zeitpunkt noch zur Schule gegangen. War dann immer so: „Ja, die Leute sind auch erst 19.“ Ich war auch 19. Ich war so: „Mein Gott, wie wie kann man das schaffen, so früh, so schnell, so viel zu haben.“ Und natürlich habe ich dann auch irgendwann gelernt, ja, das ist das meiste ist gestellt und aber irgendwie, man kam nie aus dieser Bubble raus, so: „Ich will das aber auch. Ich will auch dieses bessere Leben, dieses Schönere, dieses größere Leben.“ Dieses: Man hinterlässt den Eindruck bei anderen Menschen.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Fühlst du dich denn
Das, äh, ist sehr furchtbar.
Fühlst du dich denn dadurch sehr unter Druck gesetzt?
Ich muss sagen, früher wesentlich mehr, dann hatte ich 'ne Zeit lang es sogar geschafft, Social Media komplett zu entfernen aus meinem Leben. Und, äh, jetzt habe ich wieder angefangen aus irgend 'nem Grund. War vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber man man ist ...man man merkt, es zerrt an einem. Es zerrt doch an einem immer wieder, wenn man dann doch mal wenn es auch nur 'ne Stunde am Tag ist, was es nie ist am Ende, wenn ich mal ehrlich bin, es zerrt an einem 'n bisschen, ja.
Mhm. Ja. Ja, das geht ja auch sehr schnell, dass es, ähm, mehr als 'ne Stunde ist, wenn man da einfach sich mal dann, äh, durchklickt. Ähm, äh, vergleichst du dich denn nur, also in diesem Online-Bereich oder oder, äh, machst du das auch mit im im normalen Leben, dass du dich vergleichst mit anderen?
Ähm, mit meinem Umfeld, mit Freunden, Familie oder Geschäftspartnern oder wie genau?
Ähm, ja, so allgemein, ähm, we also, Social Media heißt ja nicht nur also, sind ja bestimmt auch trotzdem auch Freunde von dir auf Social Media, es ist ja bestimmt nicht nur Fremde.
Aha, tatsächlich, ich habe, ähm, alle meine Freunde also, ich versuche, das sehr getrennt zu halten, dass eigentlich keiner weiß, dass ich wieder Social Media habe.
Ah. Ach so. <chuckles>
Ja, ja, ich versuche es alles so gut wie möglich zu trennen, weil, gibt mir auch irgendwie ‘n besseres Gefühl selber und wenn ich ehrlich bin, ich will vielleicht auch nicht unbedingt, äh, zig Posts oder Weiterleitungen von Freunden haben, die ich mir dann auch wieder angucken muss, muss ich noch länger drauf bleiben, ich will einfach irgendwie das doch wieder sehr begrenzen, wieder runterkommen von dem Ganzen.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie es denn dazu gekommen ist, dass du wieder auf Social Media eingestiegen bist? Weil du ja gesagt hast, dass du, ähm, das so reduziert hast oder bis auf gar nicht mehr auf Social Media warst?
Ja, ähm, tatsächlich vor 2 Monaten ungefähr hat mich 'ne gute Freundin angeschrieben, war so: „Hey, ähm, willst du mal wieder Instagram runterladen?“
Mhm.
Und, ich weiß auch nicht, irgendwie <laughs> irgendwie ist es dann doch passiert.
Ah, hat es dich dann gepackt? Mhm. Ähm, es ist ja auch so ‘n bisschen, äh, die Frage mit der, ähm du siehst, dass die so viele, äh oder das scheinbar, äh, auf Social Media die Leute sehr viel, äh, an, hm, Geld haben, also dass sie finanziell gut gestellt sind, zumindest
Ja.
zeigen das die Posts. Ähm, hast du für dich selber denn, ähm, schon so Regeln, wie du dein Geld, äh oder wie du deine Ausgaben Gaben gestaltest?
Oh ja, ich habe, ähm, sehr viel also, sehr feste Sparten sozusagen. Also, der Anteil geht jetzt für Lebenshaltungskosten drauf und den Anteil gebe ich dann nur für Essen aus. Und der Teil ist dann für Privatvergnügen, zum Rausgehen. Also, ich versuche schon, so einzuteilen, dass ich dann irgendwann auch vielleicht dahin komme, dass ich mir nicht unbedingt genau das Leben kaufen kann, weil das ist schon zu teuer, aber schon in 'ne Richtung gehen kann, dass ich sagen kann: „Ja, doch da es ist dem ähnlich, und damit bin ich sehr zufrieden.“ Auf jeden Fall, ja.
Mhm. Mhm. Hm, also, hast du im Prinzip so, äh, kleine Sparziele dir schon gesetzt?
Genau, genau, so kleine Sparten, in ich habe früher 'ne Excel-Tabelle geführt, mittlerweile halte ich das eher in meinem Kopf, weil das dann doch zu viel Arbeit wurde wieder alles.
Mhm. Und hast du da auch dich schon mal mit deinen Freunden so unterhalten, wie die das so machen mit dem mit d also, geht es denen genauso, dass die so 'n Gefühl haben: „Oh, auf Social Media, die haben es alle erreicht, die haben es geschafft. <chuckles> Die haben die sind ja.
Ja. Oh <chuckles> Ja, denen geht's tatsächlich noch schlimmer. Also, ein sehr guter Freund von mir hat sogar dann angefangen, sich eine Kreditkarte zu nehmen. Und, ähm, w ich glaube, das Letzte, was er erzählt hatte, war, dass er über 2000 € Schulden hatte durch einen Kurzurlaub.
Oh. Oh. Ja, also, da bist du, äh bist du, äh quasi, dass du eher vorsichtiger damit umgehst.
Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mir ist dann doch irgendwie Sicherheit wichtiger als, äh, dieses glamouröse Leben. Also, lieber mein Leben normal führen, als dann potenziell gar kein Leben mehr so richtig zu führen, weil man's sich nicht mehr leisten kann oder sch stark verschuldet zu sein.
Ja, aber jetzt so aber so ganz weg von Social Media möchtest du jetzt nicht mehr, so wie du das, äh, vorher, äh wie du ja gesagt hast, dass du es gemacht hattest?
Ich glaube, ganz weg ist auch keine Option mehr. Ich glaube, ich muss das mehr in meinem Kopf trennen, dass diese Leute, die das zeigen, das selber ja gar nicht leben. Äh, aber das ist natürlich schwer, wenn man's halt immer wieder jeden Tag sieht, weil die Dinge, die man ja jeden Tag sieht, irgendwie verinnert man nicht die, äh verinnerlicht man die ja immer auch, auch wenn man das eigentlich gar nicht möchte. Ich glaube, ich muss einfach f irgendeinen Weg finden, wie ich das in meinem Kopf trennen kann, hm: „Das ist nur gestellt, das ist gar nicht die Realität und"
Ja. Mhm. Ja.
„zu, ähm" <clears throat> „das kann ich auch realistisch erreichen.“ Also, dass ich einfach in meinem Kopf trennen kann: „Ich sehe das zwar, aber das ist gar nicht so, wie es wirklich ist. Die zeigen das nur“, aber die verdienen sich natürlich ja auch ihr Geld damit, das ist ja auch am Ende nur Arbeit für die. Ich glaube, in die Richtung fände ich s wesentlich besser, als ob ich's einfach so getrennt bekomme oder mir auch mehr klarmachen kann, irgendwie, dass, äh, wenn sie's wirklich erreicht haben, das ist ja nix, was sie von heute auf morgen gemacht haben. Es stecken ja jahrelange Arbeit hinter, die sie ja gar nicht zeigen, weil, ja, Arbeit verkauft sich nicht so gut auf Social Media.
Ja. Also, da stimme ich dir auf jeden Fall zu und das ist, äh, für dich auf jeden Fall auch wichtig, dass du da so klare Grenzen setzt und dass du dich da nicht so, ähm, reinziehen lässt in diesen in diese Scheinwelt, die halt sehr häufig auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen gezeigt wird. Bist du, äh, denn nur auf einem der Social-Media-Kanäle, äh, aktiv oder hast du da jetzt mehrere Acca oder verknüpfte Accounts?
Genau. Früher hatte ich praktisch eigentlich alles und mittlerweile dann nur noch Instagram, weil die eine Freundin halt mich nur auf Instagram angesprochen hatte. Und deswegen bin ich bei dem Rest zum Glück noch rausgeblieben. Aber ich 1 Plattform reicht eigentlich schon, um genug Schaden anzurichten am Ende des Tages, ja.
<giggles> Genug Scha ähm, wa a wa was a also, wenn du jetzt sagst, genug Schaden anzurichten, was ist denn der Schaden, der deiner Meinung nach entsteht, oder entstehen könnte?
<laughs> Mhm. Hm, dass ich halt also, ich stresse mich dann doch tatsächlich noch manchmal damit, dass ich mir so denke: „Ja, es wäre irgendwie schon es wäre irgendwie schon schön, mehr zu haben, mehr machen zu können, was in meiner Situation gerade nicht wirklich möglich ist.“ Und ja, <chuckles> ich glaube, das meine ich mit Schaden am ehesten so. Dieses man man kriegt's die ganze Zeit vorgespielt, vorgezeigt, jeden Tag, ich meine, am Ende ist man jeden Tag auf Social Media. Jeden Tag wird es einem gezeigt, dass man da dass ich 'nen bisschen mehr Abstand für mich mental zu dem Ganzen bekomme, dass ich mir also wirklich sagen kann: „Ja, sie haben's vielleicht, aber haben sie's alle, oder ist das wirklich so real?“ Und da steckt ja auch mega viel Arbeit hinter, diese ganzen Jahre. Die haben ja diesen Erfolg, wenn sie ihn wirklich haben, auch aufgebaut. Hm, man sieht ja nur die Früchte der Arbeit.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Das stimmt. Und, ähm, glaubst du, das würde dir helfen, wenn du jetzt so 'n bisschen dann doch wieder auch so 'n bisschen Social-Media-Auszeiten dir legen würdest, weil du sagst weil du jetzt auch grad gesagt hast: „Ja, jeden Tag ist man ja dann doch sch schon fast auf Social Media.“ Ähm, meinst du, es würde dir helfen, den Druck rauszunehmen, ähm, wenn du wieder da so 'n bisschen runter schaltest?
Hm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es sehr helfen würde, mehr das zu begrenzen oder sich selber auch Zeiten zu setzen, dass man sagt, ja, vielleicht
Mhm.
nur an 5 Tagen die Woche mal für den Anfang und vielleicht auch, äh, die Zeiten begrenzen, dass man sich irgendwie so ‘n Timer stellt und so von dann und dann oder erst ab dann dann auf Social Media gehen. Irgendwie das hat sich ja auch zeitlich begrenzen. Mit den Tagen auch immer, feste Tage vielleicht haben, feste Uhrzeiten.
<chuckles> Mhm. Ja. Ja, un
Ich glaube, das könnte schon 'n ganz guter Weg sein.
Wie sieht es denn aus äh, wie wie steht denn deine Familie, oder, ja, deine Freundin hat dich ja wieder reingeholt in, äh, das Social Media und, äh, wie sieht das mit deiner Familie aus, weil du ja auch gesagt hast, du möchtest gar nicht, dass alle wissen, dass du wieder auf Social Media bist?
<laughs> Ja. Ja, das liegt tatsächlich auch mehr daran, dass wenn es jetzt alle wissen würden, dann würden die mir auch wieder schreiben oder neuen Inhalt schicken, dass ich das einfach nur versuche, indem ich es niemandem sage, meine Zeit selber schon zu verringern. Weil wenn sie es wissen, dann muss man natürlich auch darauf nochmal reagieren und hier gucken und rechts gucken und links gucken. Und, ähm, ja, das war eigentlich mehr so 'n Weg, um das auch weiter zu vermindern, dass ich einfach sagen kann: „Okay, es weiß keiner. Das ist jetzt nur für mich und wenn es keiner weiß, dann muss ich mir auch weniger Inhalt noch von mehr Leuten angucken.“ Weil irgendwo wird ja auch dann gesellschaftlich erwartet. Gott, deine Freunde posten was, du musst jetzt da drauf gehen, kommentieren, liken und ganz viel Zustimmung geben und ich f habe immer schon bisschen versucht, mehr Ruhe reinzubringen. Deswegen hatte ich das eher ein bisschen privat gehalten. Das heißt, davon weiß eigentlich niemand was. Also, auch die Familie, die die wissen gar nix.
Mhm. Mhm. Ja. Hm. Ja. Ach so, und dann ist es ja auch so, dass du jetzt qua quasi dir selber schon so 'n bisschen so 'n Schutzraum schaffst, indem du halt nicht allen erzählst, dass du wieder auf Social Media bist und für dich auch selber dieses, ähm, bisschen mehr begrenzen, ähm Um nicht in dieses äh, heftige Dilemma zu beko kommen, dass du da so 'n sozialen Druck bekommst von außen.
Genau, genau, dass ich auch nicht wieder zurückfalle, wie ich's früher gemacht habe, dann 10 Stunden am Tag und Hobbys vernachlässigt. Aber also, dass ich einfach wieder g gesunden Umgang mit Social Media bekomme, könnte man sagen.
Mhm. Mhm Ja. Das ist aber auch ein ein guter ein guter Hinweis mit dem, ähm gesunder Umgang mit Social Media, ähm. Das ist, äh, sicher nicht einfach, weil das ja auch relativ neu ist, dieses ganze Social Media. Also, vielleicht, äh, nicht für die jüngere Generation neu, aber, äh, generell für uns alle, äh für die Menschheit neu, wie man mit Social Media umgehen kann.
<chuckles> Ah. Genau, absolut, absolut, diese ganzen Inhalte, die man in der modernen Gesellschaft ja auch einfach durchgehend reingespielt bekommt fürs Hirn. Es ist ich versuche immer schon 'n bisschen, das zu begrenzen, aber ich glaube durchaus, ja, Zeitfenster zu schaffen und zu sagen: „Dann und zu den Uhrzeiten“, das könnte das könnte sehr gut helfen, auf jeden Fall.
Mhm. Also, ähm, ich glau äh, denke, du bist auf 'nem guten Weg, wenn du dir halt weiter so, äh, klar machst, dass du da 'n bisschen, äh, Grenzen setzen musst, sonst wird das zu stark mit dem sozialen Druck.
Mhm.
Und ich hoffe, ich konnte dir gut helfen.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und für den Rat mit dem Begrenzen halt. Das fand ich sehr hilfreich auf jeden Fall. Vielen Dank dir.